Olha, que legal. E
É. E aí eu vou nessa feira dos mortos que tem muita gente de fora da minha cidade, então o pessoal que trabalha na feira
Ah, é porque daí são de outros países
Exato. São de outros países, de outras cidades, é uma mega feira. Então eu vou lá pra essa feira e eu volto, tipo, com 100, 150€ só de tempero.
Uhum. Nossa. <laughs> E, assim, e você compra a granel então esses temperos? E como é que você e quando você chega em casa em quantidade grande de temperos, né, já deu pra entender que você gosta muito desses temperos. <laughs> Quando você chega em casa, como é que você distri distribui, como é que você guarda isso pra durar mais?
Isso. Eu compro a granel, quantidade grande. Uhum. Sim. <chuckles> Chego em casa Então, na no meu vendedor favorito, porque eu já tenho o meu certo, né, ele já me traz os produtos num potinho. Porque eu escolho quantas gramas eu quero e aí dependendo da quantidade, ele vai colocar num pote pequeno, pote médio, num XL gigantesco. O que acontece muitas vezes.
Uhum. Uhum. Ah, então ele já te dá no potinho.
Então tem já o seu potinho plástico e adesivado. Já vem o adesivo com o nome.
Olha, que c que le bacana isso. Que cuidado, né, que ele já faz isso.
Exato, exato. Então pra mim ele já vai direto na minha dispensa. Tem uns ou outros que eles colocam em saquinhos, porque você comprou uma quantidade muito pequena. Porque quando eu pego pra experimentar, como eu peguei alguns, tipo, ah, uns temperos árabes que eu ainda nem provei pra dizer a verdade, porque eu só estou viciada nesses outros, que às vezes eu compro e esqueço.
Uhum. Aham. Uhum. <laughs> E fica ali?
E aí eu tinha quantidade pequena, estava num num potinho, tipo, 100 gramas, e aí eu cheguei em casa estava num papel, no plástico, no caso, na bolsinha, e aí eu cheguei em casa e coloquei num potinho. Eu tenho meus potinhos de vidro e aí eu coloco, etiqueto e vambora.
Aham.